Ừm, thì thì mình cũng coi như là mình mình, ờ, gọi là ừm, suy nghĩ thoáng một xíu, coi như là mình coi giải trí thôi, ừm.
Đấy. Ừm. Ừ, thì đó mấy nh thì mình cũng nói như vậy, xong mà ổng kêu là "Ủa thì giải trí thì mình coi mấy cái phim mà tụi mình thích đi, ví dụ như, ờ, phim ma nè, hay hay phim bái quái vật nè, thì mắc gì tụi mình phải coi mấy cái đình tình cảm lâm ly bi đát đó?" Cười lắm. Ờ, thế thì hổng biết nha
Ừm. Ờ. <laughs> Quái vật hả? <laughs> Ờ. <laughs> Ừm, <laughs> nhưng mà cũng vẫn chịu nói về tình cảm là hay rồi, ừm.
Đúng rồi, ổng ổng rất là thoải mái khi mà nói về tình cảm, mình nghĩ cái điều này cũng là một cái điều khá hay của người phương Tây á, ờ, tại vì thực ra chồng mình thì lớn lên ở nước ngoài, cho nên là nói chung chắc ổng là người ta gọi ổng là Mỹ con rồi á, đó, ừm, đấy.
Ừm. Ừm, ừm, ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ờ, à, à, à, ờ, vậy khúc vậy. <laughs> Ừm.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là ổng nói nói chung muốn nói chuyện về tình cảm nói chuyện thoải mái lắm chứ hông phải rụt rè như mình đâu. Đó, ừ, hổng biết nha
Ừm. Ờ, ừm, đúng rồi, kiểu, ngại chia sẻ cảm xúc. Ờ, sao bạn?
Ừm, ngoài cái hoạt động xem phim với gia đình ra thì bạn nghĩ là có những cái hoạt động nào mà mình cũng có thể làm chung với gia đình?
Ừm. Ờ. Mình nghĩ là nấu ăn. Ờ. Đúng rồi, cái thời gian ăn với nhau vui.
Ừm, hợp lý nha, kiểu như, ờ ừm, ừm, đấy.
Bạn thấy sao?
Giống như kiểu là, ừm, mình thấy là nguyên một nhà mình gom lại xong rồi cùng nấu á, mặc dù nó hông có nhanh hơn bao nhiêu đâu nhưng mà nó nó vui, đúng hông? Ừm.
Ờ. Ờ, ừm, ừm. Đúng rồi. <laughs> Nó vui, đúng rồi, nó vui, kiểu, một người chuẩn bị, ờ, sơ chế rồi một người nấu rồi một người dọn cơm. Nó cũng vui lắm, ừm, mấy khi mà được như vậy đâu. Ừm.
Ừm. Đúng, đúng, đúng, chính xác. Trời, mình thấy nhiều khi á, ờ, ba mình với lại mình phụ mẹ mình đó nó còn lâu hơn mẹ mình tự làm nữa. <laughs> Nhưng mà mẹ mình rất vui nha, mẹ mình rất rất vui, tại vì trong lúc làm có thể nói chuyện á.
Ờ. <laughs> Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ còn nếu mà cứ để mẹ bạn một mình lủi thủi dưới bếp á, nhiều khi bạn mẹ bạn cũng tủi thân, cũng buồn, đúng hông? Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờ, thì vậy. <chuckles> Ờ, ờ, ờ. Đúng rồi, đúng rồi, thật ra hồi đó mình cũng mình cũng ở Mỹ một thời gian nhưng mà xong rồi mình nghĩ ba mẹ ở nhà cũng kiểu, mình còn được bao nhiêu lần mà ăn cơm với ba mẹ, dạng vậy á, hoặc là mỗi năm về được thăm bao nhiêu lần để mà mình quyết định mình về Việt Nam luôn á. Ừm. À, nếu mà bạn có gia đình ở bên đó thì rất là vui. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Tủi thân, buồn, cảm thấy hổng quan tâm, xong rồi, kiểu, ăn xong rồi dọn lên, rồi, kiểu, rồi nặng lẽ ăn trong cái không khí im lặng như mình kể với bạn đó, trời, nó buồn lắm. Đấy. Ừm. Ừm. Ồ, đúng rồi. Ừm. Ừm, thực ra là Ừm, đúng rồi. Ờ, moi nhe may mắn là gia đình của mình thì ở bên đây cho nên là, ờ đặc đặc biệt bên đây là người ta lại thích những cái thời gian mà chung với gia đình á, nó kêu là quality time á, thì mình thấy là khá là ý nghĩa luôn. Còn ở Việt Nam thì, ờ, mình h mình hổng biết nha. Qua đây thì gia đình mình gắn kết hơn là ở Việt Nam, ừm.
Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, ờ, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. <laughs> Ồ vậy thì tốt hơn rồi, tốt hơn rồi, nó rất là phù hợp với, a, cách sống của bạn. Ừm, cảm ơn những chia sẻ của bạn ngày hôm nay nha, mình rất là vui. Ừm. Ừm, chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc. Rồi, bye bạn.
Ừm. Ừm. Okay, mình cũng cảm ơn bạn nè, chúc bạn ngủ ngon nha. Bye bye.